Tabii ki o işin finansal güvence tarafı çok önemli. Yani kendini en az, böyle, bir 6 ay, 1 sene, böyle, bir sağlama alman lazım. Çünkü, ha, hiçbir şey yapamayabilirsin. Yani, eee, gerçekten hiç ç tablo satamayabilirsin. Eee, bir de o tarafta şey de gerçekten insanların biraz da o tarafta Evet, hani, insanlar çok ö şey değil aslında ama bu tarafta şey de önemli, evet, bu işe, eee, bir de delüzyonla, eee, şey yaklaşmalarını da önermem. Gerçekten, evet, hani, emin olmalı, hani, işinden. Eee, yaptığı resmin iyi olduğundan ve satacağından emin olmalı. Öbür taraftan da şey diyemiyorum Çünkü, hani, diğer başka, mesela, işte, ne bileyim, böyle bir, eee
Ha ha. Evet. Doğru. Ha ha. Ha ha.
ımm şirket kurarsın, hani şey sorusu sorulur ya: İnsanlara ne, eee, değer katıyorsun? Hani, sanatta, eee, o değer bir şey katmıyorum. Benim bir vizyonum var ve ben bunu böyle yapıyorum ve insanlar da bunu seviyorsa tamam, aaa, eee, alıyorlar, satıyorlar, benimle, eee, çalışıyorlar. O yüzden o tarafta bir şey, eee, tavsiye veremem. Çünkü her sanatçının farklı bir vizyonu var ve zaten ya, eee, eee, verdiği değer, kattığı değer, katma değeri farklı. Eee, ama dediğim şimdi finansal, eee, ımm, <smacks lips> özgürlük önemli. Eee, ööö, ve her işi de kabul etmesinler yani. Eee, ööö, kendilerinden böyle faydalandırmasınlar. Hani, paraya ihtiyacım var, dur şunu çekeyim, bunu çekeyim. Yani, çünkü, hani, ımm, ö ö şey diyorum ben ona daha çok ölü gömücü insanlar var. Hani, 1000 ₺'ya çeker misin? Hayır abi! Çekmem yani. Evet, yani, 1000 ₺'ya çeker misin? Çekmem yani. Basmam yani yani. Başka birine bin liraya çekene git yani hani.
Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Anladım. Ha ha. Evet, haklısın. Hımm. Evet. Anladım. He he, he he. Hani, bu durumu kullanmak isteyen insanlar da olabiliyor, değil mi? Evet, evet, evet. O zaman son olarak Evet. Doğru söylüyorsun. Anlaşılabiliyor gerçekten neden böyle düşündüğün ki haklısın. Peki, Türkiye bazında düşünürsek, yeni nesil aslında biraz daha özgürlüğüne ve yaratıcılığına daha düşkün geliyor ama aileler, özellikle ebeveynler de hâlâ bir yandan güvenceli işi gayet önemsiyor. Eee, acaba Türkiye'de, hani, kalıcı işe olan bir bağlılık var ya maaş açısından, devlet güvencesi açısından, kültürel olarak çok köklü. Sence bu değişiyor mu dersin?
Hı hı. Evet. Zor.